Bueno, comencé porque mi hermana tenía todos los Nintendos, hasta el 64. Hasta esa edad ella los tuvo. Ella tiene como 8 años más que yo, entonces pero nunca fue una persona que, gamer ni nada de eso, simplemente le gustaba jugar Mario, nada más. Entonces, llegó el 64, ella ya se estaba haciendo adolescente y ya eran como que, ya le gustaban otras cosas. Entonces los Nintendo ya le daba igual, los videojuegos. Y, am nunca había pelea entre: "No, dame el control". No, nunca, porque a ella nunca le importó tanto, entonces, ah, y a mí no me llamaba la atención tanto, hasta que yo compré, bueno, me compraron, obviamente, Mario Kart 64, y Mario 64 para Nintendo 64. Ahí fue donde me ya me enamoré de los videojuegos y dije: "Okey, amo esta cosa". <chuckles>
Okey. Okey. Sí. Claro. <chuckles> Sí. Okey. Amo lo que es esto, qué es jugar. Y fue Mario Kart, entonces. Mario Kart fue el el que te inició todo esto. Lo sigues jugando, me imagino, hasta el día de hoy, me imagi supongo.
Ujú. Mario Kart. Correcto, Mario Kart. Oh, sí, sí, sí. Juego el último que salió, digamos, Mario Kart World para Nintendo Switch 2, entonces, ah, me encanta Mario Kart, me encanta Nintendo. Y ya luego comencé a tener la PlayStation 1, la PlayStation 2, tuve la Xbox. Tu he tenido todas las consolas, básicamente.
<chuckles> Ajá. Guau, ¿y cuál es con la que más te quedas? Me imagino que Nintendo por el lo fiel que eres, escucho bastante con el las obras originales.
Oh, no. No, mi favorita, son 2, la Xbox 360 y la PSP.
Ah. Okey. ¡Oh, sí! PlayStation sacó la PSP hace, guau, guau, hace tal vez más de 10 años tiene eso de haber salido.
Mm. Ujú. Años. Sí. Correcto.
Increíble. Y, entonces, ¿todavía conservas estas 2, o, es como tipo, las tienes en tu memoria de tu mente, dijiste: "Guau, esas 2 me marcaron"?